Talvez essa
Eu acho que você já tá você tá me perguntando essas coisas, mas eu sinto que você já tá bem, você sabe já
É, mas eu só não sei, às vezes acho que como formular essa coisa, assim, tipo de falar, eh, essa coisa: "Ah, eu quero ir um pouco devagar", porque eu acho isso um pouco cai naquele clichê da pessoa pudica. Eu não queria, sabe, eu queria ver com você uma outra frase, um jeito, assim, de falar isso. "Ai, gostaria de ir devagar", não parece mulher que tá regulando mixaria? Não gosto disso também.
como se proteger. Hã. O quê? É, pudica, eu concordo. Parece aqueles filmes, assim, né, tipo, que a pessoa: "Ah, depois só do de do 3º encontro", pare
Ai, detesto essas regras americanas também, odeio.
É. Então, "Beijo só depois do 3º encontro". Então, é um pouco difícil você não cair nesse lugar da pudica, se você for comunicar. Mas, eh, você pode inventar uma coisa do <chuckles> tip olha eu enfian ensinando as coisa errada. Mas você pode falar assim: "Eh, eu acredito muito em energia, e eu não troco energia, assim, tão facilmente, então eu preciso te entender como pessoa".
Hum. É. Ah, não queria estar nesse lugar da pudica. Hum. Ah, boa, essa é meio é meio mística, é meio <chuckles>
Mística. Não mexe com ela não. É.
meio bruxa. É, meio má. Meio wicca. <laughs>
<laughs> É, eu acredito muito em energia, e eu acredito que não dá pra sentir energia conhecendo a pessoa 1 vez, e eu não quero misturar a minha energia, que é limpa
E eu não saio trocando. <laughs>
com qualquer coisa. <laughs> Eu faço o detox, é.
Eu lavo a minha energia 2 vezes por dia, porque eu sou brasileira. <laughs> Não, sim essa é uma boa, da da coisa da energia, porque literalmente
<laughs> Porque sai do pudica.
É, eu saio do pudica e vou para maluca. Pé nas maluca.
E e entra no é, aquelas é.
É melhor ser maluca que pudica. Aí vai pensar: "Nossa, essa daí abraça árvore".
É, porque aí ele já fica com medo, já fica meio com um pé atrás, assim, e né.
É. "Ela acredita em energias, ela é meio, tipo, faz o quê essa daí? É meio meio esquisita", o que eu gosto. Eu prefiro ser qualquer coisa esquisita, maluca, bruxa, do que pudica. Pudica atesta contra a minha pessoa. É, eu gostei da coisa da da energia, energia, e tal, é
Do que pudica. É. Ah, então. Então. Eu acho que outro ângulo, assim, além de falar, porque muitas vezes, falar não adianta. Mas é enxergar mais ações do que palavras.
É.

Exatamente, e eu posso explicar e de e de proteção e também de conhecer a pessoa minimamente para ver aonde que onde que está isso emocionalmente para os 2, assim. E aí, e cedendo aos poucos as coisas. Eu sempre achei estranho na verdade essa coisa de dar o beijo, imediatamente sabe. Não é estranho?
Aham. Eu acho que isso Claro. Não, é com certeza, é estranho sim, e eu acho que faz sentido o que você falou que vo quando você estabelece esse tipo de limite você já filtra todo o tipo de pessoa que não vai aceitar isso, então você já se protege, acho que é uma ótima maneira de você. É.
É, se uma pessoa fala exatamente, "não quero, então tá bom, não quer, próximo".
De você se proteger. Aí você já vai saber que ele quer outro tipo de coisa, ele quer uma coisa mais fácil, ele não vai querer, tipo, ele não quer te conhecer, a verdade é essa.
É, ele quer acesso ao físico, que eu acho ok, tem momentos em que você está só afim de um contato físico e dependendo da pessoa, você acha é só isso que essa pessoa pode me oferecer, não quero mais nada com essa pessoa a não ser de um contato físico. É, isso acontece com
É, é. É. É, segue sua vida assim, né, cada um vai pra um lado onde acha que deve, e eu acho que é importante, eh, verbalizar isso, que não né, tipo assim: "Olha, eu estou afim de conhecer pessoas.", sei lá se você tiver em um aplicativo de relacionamento, acho que você precisa deixar isso muito claro. Agora se você quer conhecer alguma pessoa organicamente, tá, aí você está conhecendo uma pessoa organicamente.
Uhum. É. É, exatamente. Sim, e. Uhum. Uhum.
Essa pessoa te chama pra um date, claramente ela quer alguma coisa a mais que você que não seja amizade. Como é que você comunica isso pra ela?
Uhum. Eu acho que então acho que acho que isso pode ser comunicado de falar que eu estou no momento que eu quero conhecer as pessoas com mais calma
Tá, se você tiver afim vamos embora. Aham.
e e essa coisa da do beijo, eh, sabe que eu sempre achei esquisito isso que antigamente pegava na mão antes, né. <chuckles> Assim.
Mas se e se e se acontecer o seguinte, você está conhecendo essa pessoa, aí 2 meses se passam aí vocês vão dar um 1º beijo você descobre que ele tem bafo, que ele beija mal, e aí?